Exatamente, exatamente, assim, eu quase tive algumas recaídas, sabe, tipo no início eu só deletava aplicativo, aí passavam 2 dias, ela baixava de novo, né, muito simples. É, já instalava de novo, daí eu falei, ah não, é a gota d'água, f tava vendo, assim, o tempo de tela por exemplo, o tempo que eu passava no Instagram, eu falava, que isso? 4 horas do meu dia, só passando ali tipo
Uhum. Uhum. Já instalava? <laughs> Gente.
e eu nem criava conteúdo, hum, ah.
Parece pouco, né, mas é quando a gente vê, eh eh, são 4 horas, é muita coisa.
Exato, e que que a gente poderia tá fazendo nessas 4 horas, né, poderia tá fazendo qualquer outra coisa, indo fazer uma caminhada, ler um livro, né, ligar pra um amigo, mas não, e era tipo assim, perda de tempo mesmo, né, porque não é que eu tava postando, sabe, criando cole conteúdo e gerando uma renda. <laughs>
Uhum, uhum, verdade. Uhum. Uhum, verdade.
E aí tudo bem né, aí tem né.
É verdade, aí não tem jeito é uma f é um é um trabalho, né, de alguma forma, então você tem que passar aquele tempo ali, certíssimo. E e aí você percebeu esse esse momento de equilibrar por conta de algum acontecimento específico, ou foi porque você mesmo começou a se avaliar e percebeu o tempo que você estava gastando?
Exatamente. Uhum. Uhum.

Eu trabalho com crianças.
Uhum, hum.
Trabalho com criança, então e o que é pra mim pior, porque eu tenho sentido, assim, sabe, que eu não estou conseguindo ficar tão presente ali no momento com as crianças quanto eu deveria, eu estou sempre eu evito ficar no celular o máximo que eu consigo que eu posso né, mas, hã, eu sinto essa urgência, tipo: "Ah, deixa eu olhar, aí deixa eu abrir aqui o Facebook ou o Pinterest deixa eu olhar alguma coisa", parece que é aquela urgência, né?
Uhum. Uhum. Hum. O Pinterest, também você usa, você porque o Pinterest normalmente é uma uma ferramenta que usa muito pra, hã, inspiração, você usa muito pra ficar olhando ali sem nenhum foco específico?
Sim. Aha Uso, <giggles> eu uso ali no Não sei como eu fiz essa proeza, mas uso. Eu gosto muito de coisas de decoração de casa, por exemplo. Sabe, aí aparece pra mim, então assim
Gente, olha só! Ge Gente. E você tem algum projeto em vista para poder estar curtindo isso? Alguma ideia que você idealiza como bacana a possibilidade, de repente usar essas dicas?
Sim, mais ou menos, eh, eu tenho feito muito aos pouquinhos, eu acho que não tenho um projeto grande nesse momento, mas, hã, eu tenho visto, né, que coisa de ca de casa é, assim, extremamente caro.
Hum. Uhum. Hum, acho que é uma coisa viciante, né, casa eu acho que é uma coisa viciante até para uma outra coisa que pode ser viciante eu não sei você falou sobre saúde, mas receita, você é daquelas que vê muitas receitas, por exemplo, salva, compartilha e não faz nenhuma?
É uma coisa viciante. É. Hum. Vejo, uhum. Exatamente, eu tenho até as pastinhas, tem a pastinha receitas. Nunca fiz, nunca assim, acho que fiz é uma uma, 1 vezes na vida, eh, eu fazia mais quando eu era mais jovem, assim, eh, gostava de olhar receita e fazer lá com a minha mãe, mas hoje em dia, adulta, eu só quero comprar as coisas prontas, eu caí nesse eh, caí nessa.
<laughs> Ai que incrível, ai que incrível, eu também. <laughs> Uhum. Hum. E você é solteira?
Complicado. Não, eu sou casada.
Eh, você acha que isso é um problema, assim, algum conflito em casa, você já teve com o seu marido, eh, administrando, não só a sua tela, o seu tempo de tela, mas também o dele? Porque às vezes os 2 têm esse vício. <chuckles>
É. Uhum.